Ja, also Plattformen genau, da bin ich eigentlich weitestgehend wirklich auf den gleichen unterwegs. Hm. Ja, äh, also ich finde, das ändert schon sehr viel an unserem Nutzungsverhalten, gerade auch, weil wir das halt immer abrufbar haben. Du kannst jederzeit die Serie gucken, die du möchtest. Vorher musste man ja unter Umständen mal 'ne ganze Woche warten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, doch, ja. Super, dann, äh, ist das, äh, Streaming, äh, und also, dass Streamingdienste unser Sehverhalten beeinflusst, das stand jetzt mal fest. <laughs>
<giggles> Auf jeden Fall.
Und, ähm, ja. Schaust du TV noch oder?
Immer weniger, muss ich sagen. Also, ich
Okay. Hast du 'n Fernseher zu Hause?
Äh, ja genau. Über den streame ich dann ja auch. Das geht ja inzwischen auch alles ganz gut.
Ah, okay. Also 'ne keine pe kein PC oder oder auch Laptop? Auch, okay. Okay, weil Fernsehen ist ja nicht mehr so Also, diese Streamingdienste und so weiter, äh, d das, äh wird das nicht mehr so, äh, hm, per Laptop jetzt, äh, gemacht so? Äh, da rückt ja eher diese diese Fernsehgeschichte mehr in 'n Hintergrund, oder? Oder hat hat es das vielleicht auch so 'n bisschen beeinflusst vielleicht?
Mhm. Ja, auch, auch. Und aufm Handy geht Ja, schon. Und, wow, ja. Definitiv ja. Netflix, ähm ja.
So, dass der Fernseher so 'n bisschen Hintergrund
Ja, äh, ich glaube Netflix war auch so erst der der rollende Stein, dass die Leute angefangen haben, auf ihren Handys die ganzen Sachen zu gucken. Ja.
Ah, okay. Ah, okay. Ach, das gab's vorher ni gar nicht.
Da ist definitiv was dran.